Ừm, đúng rồi. Vậy thì theo bạn nhá mình, à, muốn hỏi thêm là bạn có nghĩ rằng mỗi ừm, mấy con quan hệ giống như, a, online ấy, quen biết trên mạng ấy, thì nó có thể thân thiệt thực sự như ngoài đời hay không?
Ừm. Thật ra thì mình nghĩ vẫn vẫn có, tại vì, ờ, nếu mà mình thật lòng mà mình thật lòng mà mình muốn tìm hiểu về người đó, mình muốn, ơ, tìm một người bạn để mình nói chuyện, để mình, ờ, tâm sự thì, à, cái mối quan hệ online nó có thể vẫn
Ừm, ừm.
được coi là quan trọng bằng cái mối quan hệ xã hội ngoài đời. Tại vì, ờ, mình lấy mình ra làm ví dụ đi, ví dụ mình cũng có 2-3 người bạn online, cũng chắc cũng dày, chắc cũng 10 năm rồi. Thật ra mình nghĩ, a, mình nghĩ đối với mình thì mình thấy họ còn thân, a, vâng, hơn cả bạn ngoài đời nữa.
À. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. À, như vậy là cũng có ha, nó cũng có ích đấy. Ừm.
Ừm. Tại vì mình nghĩ là khi mà mình lên mạng mình có quyền chọn lựa bạn mình chơi nhiều hơn là ngoài đời, ngoài đời mình gặp làm sao thì mình phải, a, như thế ừm. Đúng rồi, đúng rồi.
À, đúng rồi. Ừm. Tức là nó cũng có nhiều cái lựa chọn, đúng không? Nhiều nhiều người hợp hơn hay là không hợp, ví dụ như không có công nghệ thì mình có cái lượng người quen biết sẽ là ít hơn, đúng không? Ừm, và mình thấy ngày xưa thì muốn gặp một người bạn á, thì đôi khi, à, phải ra quán cà phê, còn bây giờ thì giống như bạn nói đấy, chỉ cần một cái tin nhắn nữa hoặc là quen trên mạng thôi. Đúng rồi, vậy thì theo bạn nhá, thì cái điều đó con người mà ví dụ như thân nhau rồi á, thì cái việc đó nhiều khi, a, không có ra nói chuyện trực tiếp với nhau á, mà chỉ gửi tin nhắn như vậy thì nó có làm cho mình gần nhau hơn hay là xa nhau hơn không?
Thì đó. Ít hơn đúng rồi, Ừm, nhắn tin thôi, ừm, cái tin nhắn <chuckles> là xong. Ừm. Ừm. Mình nghĩ cũng tùy cái mức độ, mình thấy nếu mà hai người đã thân nhau rồi mà cứ tiếp tục <chuckles> nhắn tin
À, tức là cũng tùy đấy. Ừm hưm. Ừm.
Ví dụ đi, ví dụ là hai người bạn đó là bạn ngoài đời với nhau.

Mình nghĩ có, có, mình nghĩ có. À. Thì cũng giống nãy mình cũng nói, làm trên mạng thì mình tìm người hợp với mình nhiều hơn, dễ hơn so với ờ ngoài đời so với, ơ, ngoài đời, so với ngoài đời. Ngoài đời thì mình rất là dễ bị cô lập, mình mình cảm thấy ngoài đời mình mình ngại giao tiếp hơn, mình cảm thấy cái tiếng nói ừm, cái tiếng nói ngoài đời của mình nó không có nó không có được
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, đúng, đúng. Mình cũng cảm nhận được điều này. Đúng rồi.
ừm, nó không có được người ta nghe, đúng rồi, ờ, không được thoải mái ừm, như là trên mạng, ừm.
Thoải mái ha, được đi học. <laughs> Ừm. Ừ, vậy vậy thì mình cũng, ờ, thấy một cái điều này nhá, như hồi nãy bạn cũng có chia sẻ rồi, nhưng mà mình cũng muốn hỏi thêm bạn một một điều nữa, đó là cái việc mà trong thời đại xã hội bây giờ, công nghệ giờ á, thì mình thấy cái việc mà tạo ra cái sự so sánh hay là ganh tị, và tạo ra những cái hình ảnh rất là sang trọng trên mạng xã hội ấy, thì nó có ảnh hưởng đến cái, ơ, cuộc sống của bạn không?
Ừm. Ừm. Nếu mình <laughs> mình nghĩ cũng mình nghĩ cũng tùy người mình nghĩ cũng tùy người nếu mà mình, à với với mình nếu mà mình tạo ra một cái sự, ừm, cái s trông cơ cái sự là yeah, bóng bẩy trên, ờ, trên mạng xã hội, người ta nhìn vào người ta, ừm, người ta thấy: "Ồ, wow! tuyệt đá" hay nhìn thấy gì, nhìn giàu quá vậy hay gì đó. Mình mình cảm thấy mình là mình ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Bóng bẩy, đúng hông? Ừ. Ừm. <laughs> Đúng rồi, và người ta hay gọi là, kiểu, phông bạt đó ha. Ừm. Ừm. Ừm.
À, rồi, đúng rồi đó, có cái từ đó. Mình cảm thấy là mình mình vô tình mình gây thêm cái sự chú ý vô cái đời sống của mình. Đó, thì mình mình biết là có người thích cái cái điều này, có người thích được rất là nhiều sự chú ý, rất được nổi tiếng. Nhưng mà đối với mình thì mình rất là ngại về cái vấn đề này, mình không thích mà ra đường mà thí dụ có ai biết mặt mình ở trên, à, à, TikTok hay là cái gì đó, ồ, chết Ngại lắm. Ừm. Không thích sự chú ý, với lại cái sự, ờ, nói chung là sự ganh ghét của người khác đối với mình, đó, mình ừm, mình càng phô trương thì mình mình bị ghét.
À, mình hiểu. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng là ừm, đúng là như vậy đấy. Ừm. Thì, ờ, đúng là mình thấy công nghệ thì như bạn chia sẻ cái gì nó cũng có hai mặt, và đặc biệt là văn hóa Việt Nam chúng ta thì mình thấy như ngày xưa á, thì mình thấy Tết rất là vui vẻ nhá. Nhưng mà bây giờ cái việc mà người ta thành lập những cái nhóm online, rồi là chúc nhau qua những cái nhóm đấy, thì những cái thói quen này nó có ảnh hưởng gì đến cái cảm giác thân thiết thực sự ngoài đời hay không nhỉ?

Ờ, mình nghĩ thì, ờ, không, mình nghĩ nó không thể thay thế hoàn toàn với cái mặt, à, với cái việc mà gặp mặt trực tiếp được, tại vì, ờm, <tsk> còn những trường hợp như là công việc quan trọng chẳng hạn, mình cần mình người ta vẫn thích gặp mặt trực tiếp hơn, hay là nói vấn đề tiền bạc chẳng hạn. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà mối quan hệ á, thì á, thí thí dụ mà vợ chồng mà xa nhau mà <chuckles>
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm.
chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc là xem video thì nó cũng mình nghĩ nó cũng không có đủ, nó giúp một phần nào thôi chứ không không bao giờ đủ để mà, ừm, như là ngoài đời được gặp mặt ngoài đời.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Chính xác. Đúng rồi. Nói chung là nếu mà mình duy trì như vậy lâu dài thì cũng sẽ có một cái phần người ta, gọi là, xa mặt cách lòng ấy, tình cảm tự nhiên dần nó bị phai nhạt dần, ừ, mình cũng nghĩ như vậy. Ừm, ừm. Vậy thì, ờm, ờ
Càng ngày càng sạn nứt. <laughs> Đúng rồi. Ừm. một hai năm.
Ờ, và theo bạn thì có người nói công nghệ làm cho con người nhiều khi nó cũng có thể giao tiếp tốt hơn ấy, thì bạn thấy, à, cái việc mà giao tiếp tốt hay là lười giao tiếp ấy, như bạn phân tích ấy, thì bạn có thêm những cái ý kiến nào không?
Ừm. Á? Ừm. Về cái việc mà lười giao tiếp, mà giúp người ta giao tiếp tốt hơn bằng cách, ờ, nói chuyện qua mạng á ha? À. Ờ.
Ừm. Ừm, đúng rồi, cũng có thể là như vậy. Ừ.
Ờ, mình, à, mình nghĩ cũng cũng có thể nói chuyện qua mạng, cũng có thể giúp được mình một phần nào đó, nhưng mà, ừm, mình mình nghĩ là, ừm, trong cái việc mà nói về mấy cái sở thích, hay là
Ừm. Lười giao tiếp thì nhiều hơn ha?
hỏi han, xã giao thì nó dễ hơn, chứ làm làm trên mạng thì nó dễ hơn, ừm, yeah, mình ít bị phán xét. Mình nghĩ là người ta sợ bị phán xét ngoài đời là là do đó là ít ít.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Và đặc biệt là tin nhắn nữa, ha? Tin nhắn nữa thì nó dễ hơn. Ừm.
Ừ, đúng rồi. Tin nhắn nghe nó đỡ ngượng hơn, đúng rồi. Có những tin nhắn mà mình nói ra nghe nó rất là kì, đôi khi đôi khi như thế.
Đúng rồi. <laughs> Ngay cả đúng rồi, chính xác, ngay cả bản thân mình cũng vậy, nhiều khi mình nhắn tin cho người thân là cái gì thì mình thấy cũng rất là dễ á. Ừm. Đúng rồi, và bạn nghĩ nha, các cái cặp đôi mà, kiểu, yêu xa nhau á, và nó nhờ công nghệ thì mình thấy bây giờ nó cũng khác rất là nhiều chứ. Ngày xưa nhiều khi phải viết viết thư nữa, thì bạn nghĩ là những cái cặp đôi yêu xa nhờ công nghệ á có thể giữ mối quan hệ bền vững hay không?
Rất là dễ, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừ. <chuckles>

Có cái suy nghĩ như thế nào, hoặc là tùy gia đình người ta có suy nghĩ như thế nào về cái, a, cái, a, cái cách mình dùng mạng xã hội, có nhiều người thì cần phải, ơ, nhắn tin giao tiếp liên tục mỗi ngày để s ừm, giống như thí dụ mình với, ơ, ừm, người yêu của mình, thì mình mình nghĩ là cả hai bên phải nhắn tin mỗi ngày, còn mình với gia đình
Ừm. Ừm. À. Ừm. À, như vậy là theo bạn thì cũng tùy ha, tùy vào từng cái hoàn cảnh, ờ, và tùy vào những cái mối quan hệ đó như thế nào.
ừm, mình với gia đình mình thì khác một tí, thì mình nghĩ là mình nếu mà mình không nói chuyện với mẹ mình trong khoảng 200-300 ngày thì chắc hông sao, không tới nỗi, đấy, điều đó là bình thường, tùy mức độ, tùy người, à.
Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi, ừ. Ừm, đúng rồi, mình cũng nghĩ như vậy. Vậy thì, à, giả sử nếu một ngày mà giả sử mà không có công nghệ ấy, không có mạng, không có điện thoại chẳng hạn, thì bạn nghĩ mình sẽ duy trì các mối quan hệ nó sẽ như thế nào, có khó khăn hông?
Ừm. Mình nghĩ cái đó lúc lúc đó rất là khó khăn nếu mà thí dụ trường hợp mà mình không gọi được luôn, không gọi, à, bằng điện thoại được luôn, đó, không có mạng nhắn tin gì hết, thì lúc đó thì mình phải, a mình sẽ thấy được xem là mình mình có thật sự chân thành rồi thật lòng hông, với ừm, mình cũng muốn là kết nối cái mối quan hệ đó nữa hông, mình có thể viết thư cho người ta hoặc là mình có thể gặp người ta luôn, mình nghĩ thế.
Ừm. À, hay đấy ha? <laughs> Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, mình đúng rồi, và mình nghĩ lúc đầu có thể cũng có nhiều cái cũng khó khăn nhưng mà đôi khi vẫn một thời gian vẫn sẽ quen được cái nếp cũ ha.
Nó cũng là một thử thách, ừm.